Ừm, mấy tháng nay nè bạn, kiểu như lúc nào mình cũng cảm giác trong ròng rất là nóng nảy và nó luôn thôi thúc mình để mà thực hiện mọi việc rất nhanh hơn bình thường, và lúc nào mình cũng cảm giác là bao nhiêu thời gian cái quỹ thời gian của mình không bao giờ là đủ đối với mình hết á. Một ngày á thì mình đi làm nè, mình đi làm 8 tiếng ở trên văn phòng, xong rồi về là buổi tối thì mình sẽ đi học thêm tiếng Trung á, và nhiều khi muốn dành thời gian để tập thể dục nữa, bởi chân bởi vậy cho nên là không bao giờ mình cảm thấy là đủ hết. Bởi vì mình còn một cái áp lực nữa là mình rất là muốn ngủ đủ giấc á, kể cả giấc trưa c và giấc buổi tối luôn, cho nên là cái việc mà mình luôn luôn quản lý thời gian một cách nghiêm ngặt như vậy, nó làm cho mình cảm giác rất là ngột ngạt. Mặc dù là mình cũng biết như vậy á, nhưng mà mình rất là khó để thay đổi cái việc này á bạn, bởi vì trong lòng của mình lúc nào cũng có cảm giác là đã đến giờ phải thực hiện cái việc này rồi và đã đến giờ phải đi ngủ rồi, và mình luôn luôn đếm giờ ngủ và đếm giờ mình làm việc một cách chính xác nhất á. Bởi vậy cho nên là nếu như mình đã trật nhịp một chút thôi và mình cảm giác là mình đang thực hiện sai cái quỹ đạo của mình á, thì mình sẽ cảm giác rất là khó chịu trong con người của mình và mình cảm giác căng thẳng nhiều nữa. Lúc nào cũng có giống như là có ai đang hối mình là làm nhanh lên, nhanh nữa đi, đang trễ rồi vậy á, nhất là khi mà buổi sáng đi làm á bạn. Mình nếu như mà mình lỡ ngủ dậy trễ một chút và ăn sáng trễ một chút, thì lúc mà mình đi làm nha, mình đi xe và mình cảm thấy rất là nôn nóng trong con người mình và mình nhiều khi còn rất là hồi hộp, tại vì là đi xe trên đường thì cũng nguy hiểm á bạn, mà mình cứ có cái cảm giác bất an như vậy á, thì nó cũng hông có tốt cho mình lắm.
Ừm, vậy à? Ừm, mình hỉ Thế à? Ừm, đúng Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, ra là như vậy. Tức là á bây giờ á, ờ, bạn cảm thấy là bạn đang cực kỳ, cực kỳ là thiếu thời gian luôn, đúng hông? Và bạn cảm thấy lúc nào mà trong cái tâm trạng của bạn á, lúc nào cũng là lo sợ rằng là bạn sẽ không có kịp làm việc này, không kịp làm việc kia, và lúc nào cũng trong một cái trạng thái, à, rất là vội vàng và, ờ, không có cảm giác được rằng là, ờ, bao nhiêu thời gian là cho đủ với bạn. Thế thì á hông biết đó nha, là ban ngày bình thường nè, cho một cái thói quen bình thường của bạn thì, ờ, ờ, cái thời gian biểu thường ngày của bạn á sẽ là cái gì ta?
Đúng rồi. Ừm, thấy thời gian biểu thường ngày của mình á là mình sẽ lên vào đầu của mỗi tuần, là theo như lịch trình của mình nha, bây giờ mình đang đi làm văn phòng, học tiếng Trung, tập thể dục và phải ngủ á. Vậy cho nên là mỗi ngày của mình nó sẽ diễn ra giống như là vào 6:00 sáng thì mình sẽ thức dậy và chuẩn bị vệ sinh cá nhân, tới 7:30 thì mình sẽ bắt đầu đi làm, và mười một rưỡi thì mình sẽ được tan ca và về nhà. Nhưng mà mình vẫn luôn hồi hộp là mình không biết có ngủ đủ giấc buổi trưa hay hông á, cho nên là mình lúc nào cũng vội trên cái đường đi về đi về nhà làm xong rồi mình ăn cơm cũng vội, và mình thay đồ dọn dẹp cũng vội luôn để mà mình có thể đi vào cái giấc ngủ một cách sớm nhất á bạn. Và lúc mình ngủ á, tại vì cái tâm lý như vậy á, cho nên là nhiều khi mình rất là hồi hộp và tim đập nhanh dẫn đến cái việc là mình ngủ cũng không được luôn, và khi mà ngủ không được thì lúc mình dậy thì mình giác hồi hộp tiếp, mình cảm giác lúc nào cũng vội luôn và mình cứ cứ chạy mãi, chạy mãi luôn vậy á, là mình ừm, để mà có
Ừm, thì ra Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, ra là vậy. Ừm. À. Vậy thì mình, ờ, không biết á là với cái tâm trạng hồi hộp như thế nè, bạn, ờ, cũng dậy sớm cũng thức khuya, nhưng mà cũng có rất là nhiều việc phải làm và lúc nào bạn cũng sẽ cảm giác là bạn chưa có hoàn thành xong, đúng hông? Thế thì bây giờ nè, hông biết là có những cái đầu việc nào quan trọng ngoại trừ cái công việc 8 tiếng của bạn là những cái đầu việc mà bạn cảm thấy là quan trọng nhất nè?
Ừm, cái việc quan trọng mà ngoài cái việc đi làm của mình á, thì đó là cái việc, ờ, học tiếng Trung tại vì mình đang học vào buổi tối á bạn. Ừm, buổi tối 4 ngày thì mình sẽ đi học tiếng Trung. Vậy cho nên là mình cũng không có thể nào mà bỏ qua một cái buổi học nào hết để mà có thể dành thời gian cho những cái việc mà, ờ, mình c tịnh tâm lại bản thân á. Cho nên là nhiều khi mình đi làm về rồi mình buổi tối mình vẫn phải đi học. Vậy cho nên là mình cũng phải cố gắng ăn nhanh và sợ trễ giờ học á bạn. Cho nên là đúng, nhiều khi mà mình nghĩ là đáng lẽ ra là mình tan ca về là mình sẽ được nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà thiệt sự là mình còn phải đi học và mình nhiều khi á, dẫn đến cái việc là mình áp lực khi mà nhận được cái những cuộc hẹn đi chơi của bạn bè luôn á. Tại vì mình nghĩ là, ờ, đây là một trong những cái buổi tối ít oi, hiếm hỏi để mình có được để được nghỉ ngơi ở nhà mà mình lại phải đi chơi với các bạn nữa. Thì cái việc đó tự nhiên thì nó hình thành cho mình một cái tâm lý cũng áp lực khi mà nhận được những cái lời rủ rê đi chơi luôn á.
À, học tiếng Trung. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, ra là như thế, tức là á, bây giờ khi mà bạn học tiếng Trung nhiều, đúng hông? Thì bạn cũng cảm thấy là bạn, gọi là, mất thời gian để học cái đó. Nhưng mà đồng thời á, là chính vì cái việc ưu tiên của cái việc học này nè, thì nó cũng đồng thời ảnh hưởng đến những cái, gọi là, mối quan hệ xung quanh của bạn nè, đúng hông? Thế thì mình muốn á, tìm hiểu kỹ hơn là không biết rằng là cái việc học tiếng Trung đó là một cái ưu tiên hàng đầu của bạn. Thế thì á, ờ, bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc học tiếng Trung và cái hình thức mà bạn học á, thì nó là hình thức như thế nào nhỉ?
Đúng rồi. Ừm, mình học tiếng Trung là 4 buổi tối một tuần, và học trực tiếp ở tại trung tâm á bạn. Cho nên là mình cũng phải tốn thời gian để di chuyển nè, là cái việc đó cũng làm cho mình phải suy tính luôn á, tại vì mình đang kêu là mình đang cứ nghĩ luôn là hông biết là có kịp giờ hay hông? Và bây giờ là mấy giờ rồi? Nhiều khi á mình coi đồng hồ liên tục luôn, để cho mà có thể không bị trễ giờ, và có thể hoạt ờ, kiểu như, kiểm soát được giờ giấc á bạn.
Ừm, mình hiểu nha, ờ, tức là bạn cũng, ờ, mất thời gian học tiếng Trung và, ờ, học trực tiếp ở trung tâm nên là bạn cũng sẽ mất thêm thời gian, ờ, di chuyển, đúng hông nè? Thế thì á, ờ, không là, ờ, mỗi một lần mà bạn học như thế á thì, ờ, liệu rằng là ngoại trừ cái việc học tiếng Trung ra thì bạn còn bất kỳ một cái, ờ, ưu tiên nào nữa mà từ cái ưu tiên này á bạn cảm thấy là bạn thiếu thời gian nữa hông?
Đúng rồi. Ừm, về cái ưu tiên đó thì chắc là về cái ám ảnh của mình về việc ngủ đủ giấc á bạn, ừm, mình lúc nào cũng tính giờ giấc cho nó đủ để mà mình có thể đi ngủ. Cho nên là để mà kiểm soát cùng với nhiều việc phải làm quá và vẫn bảo đảm cái thời gian ngủ đủ á, thì nó cũng hơi khó khăn đối với mình. Bởi vì thì mình sẽ không thể nào mà toàn tâm toàn ý đi làm những cái việc khác, khi mà mình chỉ nghĩ là nếu như mà bây giờ mình làm bị lố thời gian á thì xíu nữa thì mình sẽ ngủ ít lại, thì mình sẽ không đủ giấc. Cái đó là những cái suy nghĩ và trăn trở á mà mình nhiều khi mình cảm thấy là hơi vô lý của mình luôn á, tại vì mình thấy những người khác không không có hay ám ảnh cái việc đó cho lắm, giống như mình á.
Ừm. Ờ, ra là bạn ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu rồi nha. À, thế thì á, mình cũng đã hiểu được cái câu chuyện của bạn và lý do vì sao là bạn, à, cảm thấy là rất là vội vàng và thiếu thời gian vì là bạn đã đi làm ở công sở, đúng hông? Rồi về nha, còn học tiếng Trung rồi sau đó thì bạn cứ có một cái cảm giác là lúc nào bạn cũng, à, hông có ngủ đủ giấc nà. Thế thì á, bây giờ mình cũng có một vài những cái lời khuyên dành cho bạn nè. Ờ, đầu tiên á nha, ờ, là cái việc mà bạn học tiếng Trung á, đó là một cái việc á mà, ờ, bạn có thể là dành cái thời gian buổi tối. Tuy nhiên là nếu mà bạn cứ cảm thấy cái thời gian không đủ thì bạn cũng có thể là cân nhắc bằng việc là, à, thay vì là một tuần á, bạn học 4 buổi thì bạn cũng sẽ cần cái thời gian để, ờ, học xong thì đương nhiên là phải có, ờ, bài tập, đúng hông? Phải có những cái thời gian ôn lại. Thì như vậy là 3 buổi còn lại bạn lại phải ôn lại bài tiếng Trung, thì như vậy đôi khi nó lại cảm thấy là hơi áp lực cho bạn. Nếu mà bạn cảm thấy quá áp lực về cái việc là mà phải dành thời gian học tiếng Trung á, thì bạn hoàn toàn có thể chuyển sang một cái lớp mà thay vì cần, ờ, 4 buổi học đi, thì, à, thay vào đó bạn có thể chọn một cái lớp 3 buổi học thôi. Thì nó chỉ giảm đi một chút thôi, nhưng mà tự nhiên bạn sẽ có một cái cảm giác là bạn đã thong thả hơn trước rất là nhiều rồi nè.
Đúng rồi. Ừm, mình nghĩ là cái việc mà chuyển từ 4 buổi sang 3 buổi giống như bạn nói á, thì mình sẽ được thêm một buổi tối rảnh rỗi và có thể là ở nhà và nghỉ ngơi nè, đúng hông?
Đúng rồi đó. Ừm, thì khi mà bạn có một cái, à, buổi tối, ờ, đương nhiên là cái việc mà bạn học thêm và trau dồi thêm kiến thức vào buổi tối thực ra cũng rất là có ích. Nhưng mà bạn cũng cần phải cân nhắc rằng là, ờ, việc trau dồi kiến thức là có ích. Nhưng mà cái việc mà bạn cần phải nạp lại năng lượng cho bản thân á, nó cũng là một cái việc rất là quan trọng. Bởi vì chỉ khi bạn có một cái, à, tâm hồn thảnh thơi, một cái sức khỏe đủ đầy á, thì cái việc mà bạn học tiếng Trung hoặc là học bất cứ một cái gì khác nó mới, gọi là, ờ, vào trong đầu của bạn được, nó mới có một cái hiệu suất thật là sự là cao đó bạn.
Mình thấy bạn nói cũng hợp lý á, tại vì cái thời gian qua á thiệt sự là lúc nào mình cũng cảm thấy hông có đủ thời gian luôn và nhiều khi nhìn người khác có thảnh thơi hơn á bạn, họ có thời gian để, à, đi chơi nè, tập thể dục nè, mình cảm thấy cũng ganh tị dễ sợ luôn á. Nhưng mà khi mình nhìn lại mình thì mình cảm giác là mình đã kẹt ở trong cái cái khoảng thời gian này rất là lâu rồi và thiệt sự vẫn chưa bao giờ đi tìm cái cách giải quyết nó cho triệt để luôn bạn ơi.
Ừm. Rồi, ờ, tiếp theo, đúng hông? Để mà làm sao để có thể giải quyết triệt để, thì, ờ, bạn hãy dành khoảng, ờ, 1 tháng đi, bạn, ờ, viết một cái, gọi là, một cái, ơ, nhật ký gọi là nhật ký thời gian biểu của bạn nè. Thì, ờ, bạn sẽ quan sát xem là, ờ, ví dụ như ngày hôm nay bạn ngủ, ờ, 5 tiếng, ngày hôm sau bạn ngủ 6 tiếng, ngày mốt bạn 7 tiếng. Sau đó bạn, ờ, cộng tất cả 30 ngày trong một tháng lại, thì bạn sẽ ra được một cái con số, gọi là, một cái con số trung bình thời gian ngủ của bạn nà. Thì khi mà bạn có cái con số trung bình thời gian ngủ được của bạn á, thì bạn sẽ biết được rằng là, à, nếu mà tôi ngủ bao nhiêu đây tiếng một ngày tôi sẽ cảm thấy là ô kê nhất, tôi cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất. Thì bạn bắt đầu bạn căn cứ vào cái con số đó để bạn có thể lên được một cái lịch cho mình hàng ngày. Và nhớ nha, giấc ngủ của bạn á, nó không được tính, ờ, là, gọi là, ngủ theo, ơ, đủ 7 tiếng, 8 tiếng một ngày đâu, giấc ngủ của bạn nó nó cần phải có một cái để theo cái đồng hồ sinh học đó. Ví dụ như là mỗi một tối bạn bắt đầu ngủ lúc 11:00 và dậy lúc, ơ, 7:00 đi chẳng hạn, thì tất cả mọi ngày, bạn cũng cố gắng duy trì một cái giấc ngủ trong một cái phạm vi như vậy thôi, chứ đừng có lệch quá, lệch 15 phút thì được, nhưng mà lệch 30 phút, một tiếng á, thì nó lại không hay nha, nó sẽ làm rối loạn cái đồng hồ sinh học của bạn nè.
Mình hiểu cái cách đó của bạn rồi. Vậy là mình sẽ, à, cố gắng s thiết lập cái đồng hồ sinh học của mình và để cho mình có thể có một cái cảm giác an yên nhất. Nhưng mà nhiều khi mình cũng sợ là nhiều khi mình đã vô tình thiết lập nên cái đồng hồ sinh học đó á, rồi với cái tính cách của mình á, khi mà nó bị lệch một chút thì mình lại cảm thấy rất là khó chịu và không có cam tâm á bạn.
À, nếu mà như thế á, thì bạn cũng, ờ, đừng có quá lo lắng nha, bạn ơi! Bởi vì đôi khi á, cũng có những, ờ, lúc có việc này việc kia, à, ma chay cưới hỏi, đương nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái đồng hồ sinh học của mình, đúng hông? Tuy nhiên á, là bạn cứ nhớ một cái nguyên tắc như thế này, nếu mà 1 ngày bạn không theo được cái thói quen đó thì không sao cả, bạn đừng lo! Nhưng đừng bao giờ bỏ lỡ 2 ngày liên tiếp. Đó là một cái quy tắc mà bạn có thể từ từ xây dựng được một cái đồng hồ sinh học sao cho nó phù hợp với bản thân. Nhưng mà cũng không có cảm thấy là quá áp lực với cái chuyện là phải lúc nào cũng theo cái đồng hồ sinh học đó nè.
Ừm, mình hiểu ý của bạn rồi. Vậy là từ bây giờ mình sẽ cố gắng điều chỉnh lại cái tâm trạng của bản thân và cảm có thể sẵn sàng để mà đối diện với bất kỳ cái tình huống nào xảy ra trong cuộc đời, đúng hông?
Ừm, đúng rồi đó. Ờ, khi mà bạn, ờ, cảm thấy là bạn sắp xếp được cái thời gian biểu của bạn thì lúc này á, cái bạn cũng sẽ có cái thời gian để nhìn lại xem là những cái việc mà mình làm trong ngày nó đã ổn chưa, nó đã phù hợp chưa. Và lúc đó bạn sẽ cảm thấy là tự do hơn, bạn có nhiều thời gian hơn. Và khi này á, thì bạn sẽ cảm thấy là mình không có còn phải vội vàng nữa.
Ừm, mình hiểu ý của bạn rồi. Mình cảm ơn về những cái việc mà mình bạn đã chia sẻ với mình nha. Cũng nhờ vô đó mà mình cũng đã hiểu thêm hơn về những cái sự việc mà mình đang xảy ra và có thể là mình sẽ cố gắng khắc phục nó trong tương lai á.
Chúc bạn thành công, chào bạn nha!